Totoo 'yan, kasi maski rin naman ako dati 'yong bago 'yong work ko no'ng itong kumpanya nasara, mayro'n mayro'n 'yong inalisan kong trabaho dati, 'yon sobrang ang sakit din sa damdamin ko no'n kasi 'yong visor ko mismo 'yong nakaanuhan ko do'n. 'Yong kumbaga 'yong increase ko 'yong, 'yan yung fin usapang pera increase, ah, parang pinaasa niya ako ng ilang buwan, hindi niya binibigay sa akin hanggang sa nakipagsanib-pwersa pa siya sa HR gano'n, para ilipat ako ng posisyon at huwag ko makuha. Ang sakit, oo iba, iba talaga kaya sabi ko, ah, "Walang choice kundi" Naiyak din ako no'n that time kasi, ang tagal kong inantay pinagpaguran ko rin 'yon pero hindi ako sumuko, ah, sige sabi ko "Ah, baka may mas magandang opportunity diyan na para sa akin talaga." So ayun nga, mayro'n 'yon nga lang, kasamaang palad 'yun nga din. Pero sabi ko, "Huwag na, hindi ako susuko baka mayro'n pa rin talaga diyan."
Mm. Oo. Oo. Mm, gano'n talaga, oo. Yung politika talaga 'no? Mm. Oo. Mm. Ayun, buti naman. Oo. Eh, yung sa'yo nga yung sa akin ano, hindi na hindi na ako nakapag-defend, 'di na ako pinakausap sa bisor ko. Sa ibang tao tapos wala na final na lahat, eh, 'di, ayun tapos ang masama pa nito bawal pa akong makipag-usap ng, ng ilang araw, ilang buwan, gano'n.
Oo. Ay, gano'n grabe naman. Grabe, parang ano 'yun, bakit kaya gano'n?
Oo. Eh oo, kaya talagang mabigat siya sa'kin.
Ah, okey lang 'yan 'pag sa Diyos na lang natin baka naman talagang 'di ba? May pangarap pa tayong nandiyan na baka 'yun talaga yung para sa atin, 'di lang natin alam, 'yun lang positibo lang. 'Yun ang mahalaga.
Mm. Tama. Mm. Oo. Oo, nangarap pa din ako kaya lang mag kailangan ko ng mag-iba ng karera.